Mhm. Das liegt natürlich immer total dran, um was es geht, aber Warnsignale sind auf jeden Fall, wenn natürlich die Person äußert, dass sie ähm, genau, dass sie ähm, irgendwie, dass sie sich selber oder jemand anders irgendwie, ähm, Schaden zufügen will. Also so was sind natürlich ganz, ganz klare Sachen. Und, ähm, dann schon auch, was ist halt eher was Gefühltes, ne? Also wenn man fühlt, da stimmt einfach was nicht und ne, und wirklich so 'n so 'n Bauchgefühl, also das ist eigentlich die Intuition, die hat das hat natürlich nicht jeder, ne? Und nicht jeder so stark, aber da auf jeden Fall auch drauf zu hören. Also wenn jemand wenn man merkt oder wenn ich merken würde: „Da ist einfach was nicht richtig, das geht nicht“, und dann das Gespräch suche und dann total abgeblockt wird, dann würde ich natürlich schon noch mal gucken, mit anderen erst mal das Gespräch suchen. Also vielleicht mit dem größeren Freundeskreis. Also, ich würde jetzt nicht sofort irgendwie jemanden einschalten, professionell, wenn's wenn's erst mal nur Intuition und Bauchgefühl ist, aber da würde ich dann mit 'm größeren Freundeskreis schon mal zum Beispiel das Gespräch suchen. Das wäre was.
Hm. Ja, ja. Macht Sinn. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Aha. Okay. Okay. Mhm. Das ist interessant, ja, das auch mal so zu hören tatsächlich von der Seite, ähm, dass du das erst mal auch über 'n Freund f probieren würdest. Also, würdest du schon sagen, dass das eventuell über 'n Freund oder 'ne andere Person, äh, eher was bringen würde?
Mhm. Ne, also das habe ich jetzt so gemeint. I ich meine, wenn ich's Gefühl habe, da ist wirklich was im Argen, würde ich ja jetzt nicht sofort die Klinik anrufen und die Person einweisen lassen. Das kann ich ja das ist ja absolut Grenzverletzung, wenn ich noch keine keine klaren Anwei Anweisungen und Andeutungen habe. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn ich 'n sehr schlechtes Gefühl habe, suche ich natürlich erst mal das Gespräch mit anderen, um so 'n bisschen abzuklopfen, ist es jemand anders auch aufgefallen? Hat vielleicht jemand schon mal was gehört? Und wenn wir dann alle gemeinschaftlich feststellen, wir können mit der Person nicht mehr reden, da ist wirklich Ne, das ist ganz, ganz komisch. Da wurden vielleicht auch Worte gesagt. Dann kann man natürlich sagen, o schauen wir, dass wir professionelle Hilfe einschalten oder institutionelle Hilfe. So war das quasi gemeint, weil ich will ja auch nicht übergriffig sein.
Mhm. Ja. Ja. Ah. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, ja, okay, okay, gut. Gut, also du meinst ähm, ja, ja klar. <chuckles> Ne, also du meinst dann, es macht schon Sinn, äh, sich halt auch mal die Meinung von anderen Personen noch einzuholen, ne? Ja, ja.
Ja. Ja, absolut, weil ich b kann ja nicht bei allem richtig liegen, ne? Und manchmal habe schaue ich ja mit meiner eigenen Brille drauf, ne? Mit meinem eigenen, n n n mit meiner eigenen Geschichte. Und vielleicht mache ich 'n Elefanten aus 'ner Mücke und vielleicht ist es aber auch andersrum, ne? Vielleicht haben andere auch schon festgestellt und sind da sogar sehen das Ganze viel ernsthafter. Das kann natürlich auch sein, muss man auch gucken.
Klar, klar. Ja. Ja. Das könnte auch sein, ja, das stimmt. Darf ich mal fragen, ähm hattest du vielleicht schon mal so 'ne Situation, ähm, ja, wo du auf die Person drauf zugegangen bist und gesagt hast: „Hey, ist alles in Ordnung?“, aber, ähm, die Person hat eben abgeblockt, wie du schon, ähm, beispielsweise einmal genannt hast. Und, ähm, ha äh, also ja, du konntest überhaupt nicht, äh, drauf ja, ist überhaupt nicht darauf eingegangen auf das, was du sagtest?
Ja. Mhm.